สวัสดีครับ
ครับ สวัสดีครับ
อา วันนี้ เป็นยังไงบ้างครับผม?
วันนี้ก็ปกติดีครับ แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้งานน่าจะยุ่งครับ มันทั้งเสาร์ ทั้งอาทิตย์เลย อะไรเงี้ย
อ๋อ โอเค
ครับผม ซึ่ง เนี่ยคือจริง ๆ อะคือช่วง คือเสาร์ อาทิตย์เนี่ย ผมต้องมีไปติวอยู่ตามบ้านเนาะ ใช่ ว่าแบบ
อ๋อ
ใช่ ติวพิเศษ อะไรเงี้ย เหมือนแบบ เฮ้ย!
<clears throat>
เพื่อให้คะแนนที่โรงเรียนมันดีขึ้นน่ะ แต่ตอนวัยผมมันก็ไม่ขนาดนี้นะ หมายถึงว่า
อะฮะ ๆ
ไม่ ไม่ ไม่จำเป็นต้องคะแนนโรงเรียนดีมาก แค่ไม่ตก แต่ไม่รู้ว่า อาจจะเป็นเพราะโรงเรียนของ อ่า นักเรียนที่ผมไปติวด้วยหรือเปล่าที่ ไม่ใช่โรงเรียนสิ อาจจะเป็นที่ผู้ปกครองด้วย อะไรเงี้ย อา แล้วคุณ ครับ แล้วคุณคิดว่าไงว่าแบบ เฮ้ย! อ่า การถูกกดดันแบบที่ แบบนักเรียนที่ผมเจอเนี่ย เขาจะทำให้ ให้คะแนนดีมันทำให้เครียดไหม หรือว่ายังไง?
อือ อา อะฮะ เครียดอยู่แล้วอะ ซึ่งจริง ๆ อะ โดยส่วนตัวอะมัน มัน อย่างตัวคุณพ่อคุณแม่ผมอะไม่ได้เป็น แต่ว่าตัวผู้ปกครองในหมู่บ้านน่ะเป็น อือ นึก นึกออกไหม? มัน มันทำให้ ให้ต้องแข่งกันเองอะ อือ ทั้งที่แบบว่า ม ไม่ ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแข่งอะ เหมือนเด็ก ตัวเด็กอะ ไม่ได้รู้สึก เออ แต่กลายเป็นว่า มัน การพูดซ้ำ ๆ อะ มันเริ่มทำให้เรารู้สึก แล้วก็บางทีก็ <tsk> ไม่ ไม่เชิงไม่ชอบอะ แต่ว่าก็
อืม อา ครับ อา ครับ ครับ อา จริง ๆ ๆ จริง ๆ ใช่ ๆ ครับ อา
ก็ ล ก็กลายเป็นแบบว่ารำ รำคาญเพื่อนคนนั้นไป อะไรอย่างเงี้ย อือ
อา อืม จริง จริง ๆ ถ้าเป็นผม ผมก็จะใช้คำว่า ไม่ ชอบ ได้ เลย ผมไม่ชอบนะ หมายถึง แต่ แต่ยังไม่มีลูกนะ แต่ก็ ต้อง
คือ คือแบบว่าไม่ได้ไม่ชอบ ไม่ ไม่ชอบสิ่งที่ผู้ปกครองทำอะ แต่ว่าไม่ ไม่ได้ไม่ชอบเพื่อนคนนั้น แต่ว่าก็เริ่มไม่อยากคุยอะ เออ
อา อา ใช่ ๆ ใช่ครับ อย่าง อย่างที่ อย่างที่ผมต้องไปติวอะ ผมก็รู้สึกว่าลูก ลูกเขาก็เกรดไม่ ไม่ได้แย่ ใน ในมุมมองผมนะ 2 กว่า ๆ นะ ตอนเรียนผมก็ 2 กว่า ๆ ผม ก็รู้สึก ไม่แย่นะ แต่ก็ มันก็ แล้วมันก็เป็นที่มุมมองอะ ก็เลยเข้าใจได้ ใช่ครับ
อะฮะ อะฮะ อะฮะ เออ เออก็เข้า เข้า เข้าใจแหละ
ซึ่ง ครับผม ซึ่ง อะ ตอน ตอน แต่ของคุณตอน ตอนเด็กไม่ ไม่ได้โดนเคี่ยวเข็ญเรื่องคะแนนดี อะไรเงี้ย ใช่ไหม?
อะฮะ ไม่ได้เกี้ยว เกี้ยว ไม่ แบบว่าไม่ได้เคี่ยวเรื่องคะแนนดี แต่ว่าเหมือนเคี่ยว เคี่ยวภาษาอังกฤษอะ คือ คือบังคับแค่
อา อา
เป็น เป็นรายวิชาไปอะครับ เหมืนอว่าเรียนภาษาอังกฤษจน จนจบแล้ว ก็บัง บังคับให้เรียนภาษาซีต่อ อะไรเงี้ย
อา อา อา อา อา
แต่ว่า ถ ถ้า ถ้าไม่ชอบก็ ตอนนั้นน่ะไม่ชอบ เขา เขาก็เลยไม่ได้ให้เรียนต่อ ไม่ได้บังคับต่อ อะไรเงี้ย
อา ครับ แต่ก็คือ จริง ๆ ๆ ๆ คือผมไม่รู้นะ อันนี้ผมเดา คะแนนคุณอาจจะดี อังกฤษคุณอาจจะไม่ได้แย่มากอะไร แต่คือแบบ เพราะ
อือฮึ อังกฤษอะไม่ ไม่ ไม่ ม <tsk> จะใช้คำว่าไงอะ? คือยันจบ ม มอหก อะ ไม่ ไม่ได้ ไม่ได้เรียนเลย
ย อยากให้มันเพอร์เฟก อะไรอย่างเงี้ยเปล่า? อ้าว อ๋อ
เพราะว่า คือว่าคุณแม่จ้างครูโรงเรียนนานาชาติมาสอน คือคุณแม่สอนภาษาอัง เอ๊ย! สอนศิลปะอยู่โรงเรียนนานาชาติ ใช่ แต่ผมอะเรียนโรงเรียนไทย อะฮะ ใช่ ทีเนี้ยมัน มันก็ไม่มีอะไรให้เรียนแล้วอะ มัน เขา
อ๋อ อา ครับผม อา อ๋อ อะ อา ๆ ผมเข้าใจครับ ผมเข้าใจคำว่า ไม่ได้เรียนของคุณแล้ว จริง ๆ ก็คือคุณเรียนแหละ แต่ว่ามันรู้สึกว่า เฮ้ย! มัน มัน อะไรนะ? 10 สิบสอง Tenses เรียน 12 Tenses เรียน ป.6 ม.3 แล้วก็ ม.6 เรียนซ้ำ 3 รอบอย่างงี้ใช่ไหม? ประมาณนั้น อืม อา
เออ มัน ใช่ ๆ เพราะว่าตอนมหา ม มัธยมอะมัน มันหลับอะ หลับแล้วเขาถาม ค ตื่นขึ้นมาก็ตอบได้อะ มัน มันไม่มีอะไรให้เรียนแล้วอะ
อา อา ลิ อา li lis listening นาน ๆ ที speaking ไม่ต้องพูดถึง writing ก็ผมจำไม่ได้นะว่ามีอะไร น่าจะ ครับ
อืม คือผมอะ ผมพูดอะไม่ได้ เพราะว่าด้วยที่ เหมือนว่าเรา
อา แน่นอนครับ ถ้าอยู่ไทยก็พูดไม่ได้อยู่ แล้ว <laughs>
เรา ล เรา พอเราตอน ตอนประถมอะครับ ทั้งโรงเรียนน่ะมี มีนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติมา อะไรเงี้ย มีเขา เขามาสอนภาษาอังกฤษ อะไรเงี้ย แล้วทีเนี้ยมันมีแค่ผมไก่ เพื่อนอีกคนหนึ่งอะ คนนั้นก็มาจากโรงเรียนนานาชาติ เพิ่งย้ายมาเทอมหนึ่ง อะไรเงี้ย
ครับผม อา ครับ ครับ ครับผม ครับผม
เอ่อ เหมือนว่าต่างชาติเขาถาม อะไรอย่างเงี้ย แค่แบบว่า clap your hand show me your right hand show me your left hand อะไรเงี้ย แล้วทีเนี้ยทั้งโรงเรียนไม่มีใครทำได้ และกลายเป็นว่า เออ ผมแปลก แต่ว่าไอ้เพื่อนคนหนึ่งอะ ไอ้คนนั้นอะเขาถูกเลี้ยงมาในโรงเรียนต่างชาติตั้งแต่เเด็กไง เขาก็เลยเฉย ๆ เหมือนว่าเขามีภูมิคุ้มกันในตัวเองอะกับเรื่อง
อา ครับผม อา แน่นอน <chuckles> อ๋อ อา ครับผม อา ครับ
ที่ตัวเองแตกต่าง อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ แต่ว่าเราอะเรียนโรงเรียนไทยไง มัน มันก็เลยแบบว่า กลายเป็น รู้สึกว่า กลายเป็นตัวประหลาด แล้วทีนี้ก็เลยแบบว่า ช ใช่ แล้วครูก็ไม่แก้ไง
ครับ อา อืม ก็เลย ครับ อืม จาก จากที่ฟัง อ่า จากที่ฟังก็รู้สึกว่า เฮ้ย! จริง ๆ เรื่องคะแนนอะ จะไม่ ไม่ได้มีผลมากเท่าไร แต่อาจจะเป็นเรื่อง ที่ ที่ แบบเรื่องความมีส่วนร่วมในชั้น หรือการแบบ
อะฮะ
สายตาที่มองมา อะไรเงี้ย จะมีผล
ใช่ ๆ
ที่กดดันเรามากกว่าคะแนน อะไรเงี้ยไหม? ที่ผมฟังแล้วรู้สึก อา ซึ่ง
ใช่ มัน มัน เออ มัน ผมว่า สังคมอะ สังคมอะบับ กะ ครูอะมันเป็น มันเป็นเกณฑ์น่ะ คือเหมือนเขาทำ เขาทำตัวเป็นเกณฑ์น่ะ เป็นเกณฑ์ว่า เป็นเกณฑ์ชี้วัดว่า
ครับ ครับผม อา ครับ
เขาอะคือสิ่งที่ถูก คือว่าถ้าทำตามที่เขาบอกอะ มันจะถูกยอมรับในสังคมได้ อะไรเงี้ย
ผม ครับ จริง จริง ๆ ครับ จริง ๆ เรื่อง เรื่อง เรื่อง เนื่องจากผมรู้สึกว่าอาจารย์ก็เป็น เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะ ผมก็เลยรู้สึกว่ามันมี มันค่อนข้างมีความหลากหลายอยู่ ในความหมายผมคือ เฮ้ย! มันอาจจะ ใช่ คือ ใน ใน ในบางสวนน่ะ หลายส่วนน่ะ ผมรู้สึกว่าบางที บางท่านก็ค่อนข้างจะ
อือฮึ อะฮะ เข้าใจ ๆ อือฮึ
ไม่ ไม่ ไม่ได้สนใจคะแนน เลย กะจะมาสอนอย่างเดียวแล้วปล่อยเกรดอะ อันนี้ไม่รู้คุณเคยเจอเปล่า? สอนจัดเต็ม ใช่ ๆ ซึ่ง ซึ่งอัน อันใน ในกรณีเนี้ย เหมือนผมก็รู้สึกว่า เฮ้ย! มันเป็นข้อดีนะที่อาจารย์เขาปล่อยเกรด แล้วเขาก็สอนดีด้วย แต่ในกรณีหนึ่งผมก็รู้สึกว่า เฮ้ย! มันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่ง เพราะเราก็จะไม่ได้วัดผลไง เพราะว่า เพราะว่าการ การสอบหรือการทำรายงานน่ะ ส่วนหนึ่งก็คือการวัดผลเนาะ ใช่ไหม? แต่ แต่ถ้าเราไปสุด แต่ถ้าเราไปสุดอีกทางหนึ่งอะ สุด สุดอีกทางหนึ่ง ก็คือแบบ อ่า จะให้ทำงานอย่างเดียวเลย สอบยาก สอบยากมากเลย อะไรเงี้ย มันก็รู้สึกว่า เฮ้ย! เรา มัน คะแนนเนี่ย มันเพื่อวัดผลเนาะ คุณไม่ต้องทำให้เราเป็น Sparta 300 อะไรเงี้ย ไม่ ม ไม่ ไม่ขนาดนั้น ก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย! เรื่อง เรื่องคะแนนเนี่ยจริง ๆ
เคยเจอ เคยเจอ อะฮะ อ๋อ เข้าใจ อือฮึ อ๋อ อะฮะ อา ๆ ๆ ๆ ๆ ครับ
ครูอะจะมีผลที่สุดเลย คุณควรจะแบบ เฮ้ย! กะเกณฑ์ให้มันกลาง กลางที่สุดของ ของโรงเรียนนั้นนะ เพราะว่าอย่างเช่น ผม ผม ผมเคยอยู่โรงเรียนประจำจังหวัด แล้วผมไปอยู่โรงเรียนที่เก่ง ๆ ในกรุงเทพ คือแบบผมนอนอย่างเดียวตอนโรงเรียนประจำจังหวัด แต่ไปอยู่กรุงเทพนอนเดียวตก อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยรู้สึก เฮ้ย! มันก็อยู่ที่สถานที่ด้วย อา นี่คือมุมมองของผม
อะฮะ ๆ อะฮะ อะฮะ อะฮะ อา ๆ ๆ เข้า เข้าใจ ใช่ ๆ เข้า จ เข้า จ เข้าใจเลยอะ เพราะว่า เอ่อ เคย เคยผ่านแบบ แบบนั้นเหมือนกัน แต่อย่างผมอะ ผมอยู่ในโรงเรียนน่ะคือ คือแบบว่าดูโง่ด้วย <chuckles> แต่ว่าถ้าออก ออกไปนอก ออกไปนอกโรงเรียนน่ะ แต่คือผมเคยแข่งชะ ระดับภาคชนะนะ
อา อะฮะ ครับ ครับผม อา คิดไปเองหรือเปล่า คิดไปเอง? <chuckles> อา อะ
แต่ว่าโดน โดนครูด่านะในโรงเรียนน่ะ เออ คือเหมือนว่าอย่าง อย่างเรื่องบาง บาง
ครับ อา ศิลปหัตถกรรม สวน. อะไรงี้เปล่า?
เอ่อ อย่างเรื่องบางเรื่องอะแบบ <tsk> อา อย่างภาษาอังกฤษเลยง่าย ๆ เลย คือว่าเขาถามตอนประถม หรือว่าอะไรสักอย่างอะ ประถมหรือมัธยมไม่รู้ เขาถามว่า เอ่อ สะกดยังไง? เหมือน เอ บี ซี อะไรเงี้ย มัน แต่ว่าผมอะไม่ได้ เอ บี ซี แต่ว่าตอนเนี้ย มัน มัน มีที่ว่า accent การออกเสียงอะที่มันง่ายกว่า เอ บี อะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็น
อืม เออ อา ครับ ครับ อา ครับ อา อา ครับ อา ครับ
แอะ แบะ แฟะ แดะ ที่ ที่เดี๋ยวเนี้ย ช เด็กใช้กันน่ะครับ มัน มันจะทำให้การออกสำเนียงตอนโตอะง่ายขึ้น
อา ไม่ อื้อฮือ การ การเรียนรู้ก็มีการพัฒนาเนาะ ใช่ไหม?
อือ ใช่ ก็อย่างผมอะออกเอ บี แต่ว่าผมออกอีกแบบหนึ่งอะ ไม่ได้เป็นเอ เอ บี อะไรอย่างเงี้ย ก็คือโดน โดนครูว่านะ
อา ครับผม ครับ
เขา เขาคิดว่าตัวเขาอะถูก คือการศึกษาของเขาอะ คือ คือแบบว่า 100% ที่สุดแล้ว ใน ใน ในโลก ในโลกของเขา อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ แต่ว่ามันไม่ใช่ มันไม่ได้ถูกหลักสากลไง
อืม อา ครับ ซึ่ง
อือ
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะ ในความหมายผม คือ จะเปลี่ยน จะเปลี่ยนที่ครูค่อนข้างยากมากกว่า การเปลี่ยนคนนั้นยากเสมอ แต่เนื่องจากว่า ผู้ปกครองไม่ได้อยู่ในโรงเรียน ในความหมายผม คือ เขาก็จะไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น? แล้วเขาก็จะไม่สามารถจัดการอะไรแบบนี้ได้ด้วย ยกเว้นแต่ว่าลูกกลับมาฟ้องที่บ้าน ซึ่งผมก็รู้สึกว่า เป็นเรื่องที่
อะฮะ ใช่ อะฮะ อะฮะ
ไม่ ผม ผมไม่ทำ <chuckles> ผมรู้สึกว่า ปัญหา
อือ เออ ผม ผมก็ไม่ได้ ไม่ ไม่ ผมก็ไม่ มัน มัน ไม่ มันไม่สำคัญน่ะ มัน ความรู้สึกผมตอนเด็กอะ ผมยังรู้สึกเลยว่า ว่าไร้สาระ <chuckles> แต่ว่า ข เขาแค่ถาม อือฮึ
ใช่ ไม่ ผม ไม่ ใช่ ผม ร ใช่ ผม ผม ผมรู้สึกว่า ล ใช่ ใช่ไหมครับ? เรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนั้น ก็น่าจะป็นเรื่องเพื่อนกับเรื่องผู้หญิงนะครับ เรื่อง แล้วแต่วัย <chuckles> ใช่ไหม?
อือฮึ ใช่ มันก็แล้วแต่วัย แล้วแต่วัย ล แบบว่า การที่มันเหมือนว่า ถ้า แบบว่าอย่างตอนมหาลัยผมก็เป็นนะ เหมือนว่าครูอะคิด เอ่อ คิดโจทย์อะ โจทย์อะผิด แต่คำตอบถูก แล้วเราก็ ห หาไม่ได้อะ หาคำตอบไม่ได้ นึกออกไหม? แต่ทีเนี้ย ก็เอาโจทย์ไปตั้ง แล้วเปลี่ยนวิธีคิดใหม่อะได้คำตอบ แล้วก็เคยไปบอกกะอา อาจารย์ อะไรเงี้ย ไปบอกใน ใน ในห้องเรียนแหละ เราก็ไม่รู้จะไปเจอเขาที่ไหนนึกออกไหม? เราต้องเจอเขาในคลาส อะไรเงี้ย แล้วก็บอก กลายเป็นเรื่องเลย เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต แล้วคือมัน เขา เออ เขา เขาเขียนขึ้นกระดานจริง เขาเขียนขึ้นกระดานเลย แบบเหมือนว่าเขาโมโห อะไรเงี้ย เขาเขียนขึ้นกระดาน ปรากฎว่าผิด และไอ้อันที่ผมเขียนไปอะมันถูก
น่าจะใช่ อา หนา อา อา อ๋อ อ๋อ ก็ อา ก็น่าจะเป็น <laughs> ก็น่าจะเป็นนะ อา อือ ครับ
และหลังจากนั้นก็โดนเพ่ง ก็ทุกครั้งที่รายงาน เขาจะถามตลอด แต่ว่าผมชอบนะที่เขาถามอะ เพราะผมจะได้ไม่ต้องพูดเยอะ ก็เหมือนว่าผมตอบ เหมือนแบบแค่อธิบายคร่าว ๆ ไป ไม่ ไม่ต้องอธิบายเยอะ ไม่ต้องลึก อะไรอย่างเงี้ย พูดแบบน้อย ๆ อะ เออ แล้วก็มารอตอบอะสบายกว่า มัน แต่มันก็แล้วแต่ว่าเด็กชอบอีกอะแหละ ว่าจะ ว่าจะชอบแบบไหน? อะไรอย่างเงี้ย อือ ผม อือ
อา อา ครับผม อา ทำไมครับ? ทำไม เออ ครับ ซึ่งจริง ๆ อะ ก็ ร รู้สึกว่า เฮ้ย จริง ๆ อะครูอะมีส่วนสำคัญเลย ที่ ในเรื่องของความกดดันเนาะว่า เฮ้ย! จะเรียน อาจจะไม่ใช่ อาจจะไม่ใช่เป็นที่คะแนนด้วย หมายถึงว่า คะแนนก็จะเป็นคะแนนการสอบ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กดดัน แต่บางทีอะ หมายถึงอาจารย์อาจจะ ใช่ ความ ความกดดันอาจจะมาจากอาจารย์มากกว่าเนาะ ใน ในมุมที่ผู้ปกครองไม่ได้ซีเรียสเรื่องเกรดเนาะ <laughs> ใช่ไหม? เพราะว่า มันมีทั้งหลายกรณี ซึ่งกรณีที่ผมเจอ ก็เช่นกัน ก็คือ ผู้ปกครองเขาซีเรียสเรื่องเกรด แต่ที่เนี่ยสมมติว่า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้าท่านแบบ หมายถึง ถ้าผู้ปกครองเขาซีเรียสเรื่องเกรดจริง ๆ แล้วเราเป็น หมายถึงสมมติ ถ้าคุณเป็นครูเนี่ย เราคิดว่า เฮ้ย! จะทำยังไงดี? หมายถึงว่า เราก็ออกยากเหมือนเดิม หรือเราปล่อยไป หรือว่า
ใช่ เขากดดัน เออ กดดันในห้องเรียนน่ะ ใช่ อะฮะ อือฮึ อะฮะ อะฮะ อะฮะ อ๋อ ถ้า โอ้โฮ ถ้าผมเป็นครูอะผมตอบไม่ได้เลย เพราะว่าเขา จากประสบการณ์ผมอะ เขา เขา ม เขาไม่ยอมรับอะไรเลย คือ แปดสิบเปอร์เซ็นต์ น่ะ เขาไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับแม้แต่ความผิดของตัวเอง เออ คือการยอมรับอะ
ฮะ ครับ เห็น เห็น ด เห็นเด็ก ครับ อา อา ซึ่ง ซึ่งถ้าเป็นคนนี่ก็คือ แล้วถ้าลองสมมติเราเป็น สมมติ อ ตอนนี้คุณเป็นครูเลย เรียบร้อยไป ผมเซ็นให้ ไรเงี้ย <laughs>
ถ้าผมเป็นครูอะ ที่ว่าผม ผมมีแค่คนเดียวอะ บ มีผมแค่คนเดียวนะที่ว่า ที่ไม่มีปัญหาอะ ผมจะให้ผู้ปกครองอะ ให้ลูกเขาอะสอบใน ในระดับประเทศ เหมือนว่าแบบทดสอบระดับประเทศ อะไรอย่างเงี้ย จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับอะ สอบตรงส่วนนั้นดีกว่า และให้เขาอะ ให้ตัวผู้ปกครองอะรู้สึกสบายใจว่า เฮ้ย! ลูกฉันน่ะโอเค ไม่ ไม่ได้แย่ ไม่ ไม่ ไม่ได้ดีหรือว่าแย่เกินไป ในระดับที่เขาพึงพอใจได้ เขาจะได้เลิกกดดันน่ะ ใน ในตัวเด็กคนนั้น
อา ครับผม อา อา อา อา อา อา ครับ เหมือนเป็น
นึกออกไหม? ถ้ามี อืม ส ม สถาบันที่มันเป็นกลางอะ เป็นกลางเลยอะ อะไรเงี้ย มันค่อนข้างที่จะวัดง่ายกว่า
แต่ แต่มัน แต่เหมือน เหมือนเป็น ด เหมือนเป็นดาบ 2 คมเลยครับ ถ้าลูกเขาทำได้ดี ก็ดี <chuckles> นึกสภาพถ้าลูกเขาทำออกมาไม่ดี นี่ เหมือนโดนถีบตก
อือฮึ มัน มัน มัน ผมก็ว่ามันก็ไม่แย่นะ น้องคนนั้นอะเขาจะได้รู้ว่า เฮ้ย! ใน ในระดับสังคมอะ เขาไม่ได้อยู่ระดับดีนะ เออ มัน ผมว่าไม่ มันไม่เป็นดาบ 2 คมเลยอะ แล้วทีเนี้ยเขาก็จะรู้ รู้วิธีปรับตัวเอง เพื่อให้มัน มันอยู่ระดับใน ในระดับสังคมได้ปกติ ผมว่าการ การ <tsk> การศึกษาไทยมัน มันพูดได้ยากอะ มัน เราไม่มีโอกาสเลือกอะไรมากมาย
ครับ อา ก็จริง ก็จริง ๆ ผมก็เห็นด้วย ผมเห็นด้วย ครับ อืม จริง จ คือจริง ๆ อะ ผมเห็น 2 เคสน่ะ ใน ท มัน ท ผมเห็นเคสที่เห็นคะแนนดีแล้วสู้ต่อกับเห็น เห็นเคส เคสที่คะแนนดีแล้วหนีอะ ผมก็เลยรู้สึกว่า มัน ผมชั่งใจนะว่า ใช่ ๆ เพราะว่าแบบจริง ๆ อะ เข้าใจว่า อือ สายเลือดนักสู้ย่อมดีเสมอ แต่มันก็ ผมเห็น ผมเห็นหลายกรณีก็ถอย <chuckles> เห็นเยอะ เออ
อือฮึ อะฮะ อ๋อ มัน มัน เออ อะฮะ ผมว่ามัน มันต้องอยู่ที่การคุยอะครับ ถ้าคุยให้เขาเข้าใจได้อะ ถ้าเราคุยแล้วประเมินแล้วว่า คนเนี้ย ม มีความเข้าใจอะ ใน ในคำที่เราพูดอะ ใน ในการสื่อสารกันน่ะ มัน มัน มันจะง่าย ถ้า ถ้าคนจะถอยอะ ใน เริ่มต้นสื่อสาร น่ะ คำตอบมันออกมาอยู่แล้วว่าถอย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินสอบ อะไรเงี้ย เออ เพราะแบบว่าก็ต้องแจ้งผู้ปกครองเขาไปว่า เออ ผมสอนได้นะ คือสอนให้ ให้เขามีความรู้ได้ในระดับนั้น อะฮะ แล้ว ย มันเป็นที่ตัวเขาแล้วว่า เพราะ เพราะเขาไม่ได้ ไม่ต้องการที่จะใช้ เออ ก็เลยแบบไม่อยากไปดับไฟเขา อะไรเงี้ย เออ ถ้ามันอยู่จังหวะเนี้ย เขายังได้รับ ยังเติมได้ อะไรเงี้ย ถ้าอยู่ใน ถ้าเขาไปสอบแล้วอะมันกลายเป็นว่า พ พลังเขาลดไปเลยอะ เออ อยู่ในระดับเนี้ยมันยังประคองไปได้เรื่อย ๆ มากกว่า กว่า ที่ จะไปดับเขาอะ เออ การ การสื่อสาร การ ร เริ่มต้นน่ะ ทั้ง ทั้งตัวเด็กและตัวผู้ปกครองอะ มันเป็น เป็นเรื่องที่สำคัญเลยอะ ถ้าสมมตินะ ก การ การแบบว่า
อือ ครับ อืม อือ อือ อือ อา อา อา อืม ครับ อืม อืม อา อา อา ครับ เป็น ครับเป็น ครับ พอฟังเข้าใจดีแล้ว เป็น เป็นเรื่องที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเนาะ การแบบ เพราะว่าเด็กแต่ละคนน่ะมันก็ไม่เหมือน ใช่ เด็กแต่ละคน
สอนพิเศษ อะไรเงี้ย อะฮะ เออ มันต้องดูอะ ใช่ เพราะว่าเราเป็นครูไง เราต้องปรับ ปรับวิธีการสอน อะไรเงี้ย
ใช่ เด็กแต่ละคน แบบมัน มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างที่คุณพูดเลย มันบึบ แต่มันก็ติดอยู่ปัญหาหนึ่ง คือเงินเดือนครูมัน 18,000 ก็ดูห้องสิ เด็ก 40 คน อะไรก็ <chuckles> มัน มันก็เลยรู้สึกว่า ใช่ ๆ
อะฮะ เข้าใจอันเนี้ย ย อ ย มันแย่แหละ เพราะผมก็ยอมนะ ผมอะเป็น ตอนเนี้ยผมเป็นผู้เสียภาษีแล้ว นึกออกไหม? ผมยอมนะ เพราะว่ามัน เขา น้องเขาเป็นอนาคตของชาติอะ เออ
ครับผม อืม ก็เลย
มัน มัน มัน มันแบบว่า เฮ้ย! มันคุ้มที่จะจ่ายเขา จ่ายเขาเพื่อให้เขาไปทำเต็มที่อะ นึกออกไหม?
อา ก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย! เรื่อง ครับ ก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย! เรื่องคะแนนเนี่ย มันก็กดดันส่วนหนึ่ง แต่มันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่กดดันมากกว่าเรื่องคะแนน <chuckles> จากที่ฟังมา จริง จริงครับ
เออ ไปทำเต็มที่จริง ๆ อะ เออ สังคมอะ สังคมอะ ตัวเลขอะมันอยู่ของมันเฉย ๆ แต่ว่าสังคมอะ <chuckles> เป็นความกดดัน
ครับ ก็ <laughs> วันนี้ก็สนุกมากเลยที่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา เรื่องคะแนน อะไรอย่างงี้ หวังว่าจะได้คุยกันอีกนะครับผม ขอบคุณมากครับ
ครับผม ครับผม ครับ ไว้เจอกันใหม่ครับ
เช่นกันครับผม สวัสดีครับ
สวัสดีครับ